ほぼ毎週あるんですよ。F1のレースって。
おお。
だから予選見て、本えん、見て
はい。 うんうんうんうん。
で、盛り上がってますね。
へえ、面白いですね。エフワンってあ、まま、挑戦はなかなか確かに難しいでしょうけど。F1気になってるっていう方、初めてお会いしました。でもいいですね。面白そうですね。
さすがに、挑戦はできないですけど。<laughs> F1はすっごいおもろいですね。